नहीं अ, देखिए ये होता था <clears throat> क्योंकि अ, आपने माँ और दादी म माँ की बात की तो देखिए, ये हर ह हर एक समय, हर एक दौर में ना अलग चीज़ें अलग-अलग रही है। अब चूँकि एक बच्चे के लिए जब वो अ, नए-नए ये टीवी कमर्शियल्स देखता है या टीवी देखता है, तो उसके लिए चीज़ें नई हैं और वो बचपन से जब देख रहा है ना, उसकी आदतें उस यंत्र के साथ अलग होती हैं। तो लेकिन अगर हम लोग मा अपने अ अ, माता-पिता की बात करें या उनके माता-पिता की बात करें मतलब दादा-दादी की बात करें तो उस समय में टीवी ही नहीं होती थी। रेडियो एक ज़रिया होता था और शायद मतलब म मान लीजिए मोहल्ले में शायद एक किसी किसी एक घर में अ अ, रेडियो हुआ करता था उसका भी इस्तेमाल सिर्फ़ खबरों के लिए किया जाता था। मतलब वो जो प्रचार का जो हम लोग बात करते हैं ना बिल्कुल, जो प्रचार का बात करते हैं मार्केटिंग की जो बात करते हैं, जो दिमाग़ में बैठा दें कि ये प्रोडक्ट उनके दिमाग़ में बैठा दो, ये वाला जो अ अ, चलन था वो उस वक़्त था ही नहीं कभी वो लोग उस सिस्टम से गुज़रे नहीं। तो क्या है ना वो जो मान लीजिए कि इस ऐड के साथ जो लगाव बैठेगा वो अ, मैंने ख़ासकर अपने घर में कभी ऐसा देखा नहीं कि मम्मी-पापा को कभी ऐड के साथ कोई लगाव देखते हुए। लेकिन हाँ, वो ऐड के साथ लगाव हम लोग का रहा क्योंकि हम लोग अ, हम लोग की पैदाइशी के बाद हम लोग अ, बचपन से टीवी देखते आ रहे हैं। और और टीवी क्योंकि देखते आ रहे हैं तो उसके साथ एक जुड़ाव हमे हमेशा से रहा है। इसलिए वो ना ऐड देखने के बाद जैसे मुझे कोई हम लोगों ने कोई ज़िद पकड़ा बार-बार करके स्कूल जाते थे, वो एक ऐड आता था मुझे बहुत याद है आ रहा है अभी बात करते-करते एक आता है ओह हो हो स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम ये ये ये जो आता था ये बेसिकली अ, जूते चप्पल के लिए थे। तो स्कूल जाने के लिए जो जूते आते थे तो पापा अच्छे जूते ख़रीद के देते थे लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं स्कूल जाने के लिए स्कूल टाइम वाला मुझे जूता चाहिए। ये-ये, ये-ये चीज़ें मतलब वो जुड़ गई हर बार हम लोग बात करते थे स्कूल मतलब अ, बच्चों के बीच में दोस्तों के बीच में ये बातचीत होती रहती थी, तो ये जो होता था एक बातचीत अ, का जो जब संचार होता है एक-दूसरे के बीच में तो भी चीज़ें अपने दिमाग़ में बैठती है। तो कहीं-कभार जाके देखा जाए तो मम्मी-पापा के लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़ास नहीं रही क्योंकि उनके उम्र के हिसाब से देखा जाए जब उनको टीवी या रेडियो के साथ उनका जो संपर्क जुड़ा तब तक वो लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके थे। इससे थोड़ा-सा दूर रहे, तो मुझे लगता है अ, ब चीज़ें ऐसी रहीं।
अच्छा। हुँ, हुँ। जी। सही बात है। जी। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। खबरें ही आती थीं उस समय। <chuckles> हाँ, हाँ। ओह, अच्छा। ठीक है। <chuckles> हमने टीवी देखा ज़्यादा। जी, सही बात है। हाँ। हाँ, बताइए। एक्शन का स्कूल टाइम। <chuckles> क्या बात है। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। ठीक है। बैठ जाती है। हुँ, हुँ। जी। समझदार हो चुके थे, बिल्कुल सही बात है।